Như vậy á, trong quá trình sống mà thể hiện được sự trân trọng, tôn trọng, kính trọng người lớn thì cái ranh giới đặt ra nó cũng hổng khó khăn gì bạn ha? Ừm, ừm, cái đó là
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừ, nói chung là, ừm, cũng sẽ có khả khăn nhưng mà rồi nó cũng sẽ qua, ai cũng sẽ có những lúc như vậy, ừm, ừm.
Sẽ qua được, ừm. Ừm, rồi như vậy thì cái đó là trong gia đình mà chung chung lớn đi, còn giữa vợ với chồng đi chẳng hạn, hoặc là giữa mẹ với con, thì mình có đặt cái ranh giới một cách khéo léo như thế nào á? Thì bạn kể mình nghe đi! <laughs> Cũng phải cần chứ, đúng hông? <chuckles>
Ừm, ừm. Ừm! Đúng <laughs> Cũng có nha. Đúng rồi, chính xác, chính xác, kiểu gì chứ, giờ nói vợ chồng, vợ chồng chứ hả, cái chuyện gì cũng, ơ, lấn vào đời sống của nhau là mình cũng không có ấy. Ví dụ như chính xác. Ờ, ví dụ như vợ chồng thì có những thứ cơ bản như là sở thích.
Đúng rồi, có không gian riêng tư nữa, ừm.
Sở thích <chuckles> của nhau ha, đừng có mà, ờ, không thích xong rồi đứng ở ngoài chê bai, ô, mình hông thích chuyện đó. Á, ví dụ như là ông chồng của mình thì rất thích đá banh, còn mình thì cảm thấy rất ồn ào, nhưng mà mình chưa bao giờ phản đối cái chuyện mà ổng coi đá banh, hay là ổng đánh tennis, hay ổng làm gì. Hông, cái chuyện đó là sở thích, cái đó là anh đang, ơ, rèn luyện sức khỏe, hông có vấn đề gì hết. À, ờ, còn mình, ờ còn mình cũng có những sở riêng.
Ừm. <laughs> Ừm. Đúng rồi. Và coi đa cũng giải tỏa được cái tinh thần, ừm.
Đúng, có những cái thứ, gọi là, hết sức cá nhân, à, người ta chia sẻ v đời sống với nhau chứ hông có phải là người ta, gọi là, bước vào đời nhau để mà, ờ, hủy hoại đời nhau vậy á, câu á
<laughs> Đúng rồi, rồi là kết hôn mà là sống cùng nhau chứ đâu phải 2 người biến làm 1 đâu, phải hông? Mà cái sở thích thì phải dung hòa. Sở thích nó hông có dung hòa, là trân trọng sở thích lẫn nhau, ờ. Rồi ngoài ngoài sở thích ra thì còn cái gì nên đặt là ranh giới nữa hông bạn ha?
Ừm.

Cái việc mà dạy con thì chắc chắn là chuyện nội bộ rồi đó. Còn có những cái quyết định cho là lớn đi, ví dụ như là mua nhà, mua cửa, thì thật ra mình chỉ đứng ở một cái vị trí, gọi là, thông báo thôi. À, như là như nhà mình chẳng hạn, mình quyết hết trơn rồi, ờ, mình chọn chỗ mình đặt cọc xong hết rồi. Mình ở trên cái mức độ là mình, à, thông báo cho ba mẹ biết, ờ, đây cái cái con chọn chỗ này, chỗ này, vì điều này, điều này, điều này, đó, kiểu kiểu vậy. Đó chứ, ơ, chứ, ơ, ừm, những cái mà để quyết định những cái chuyện lớn như vậy đó, nó thường gây ra tranh cãi lắm bạn, ừm, nó thường gây ra tranh cãi lắm. Đúng rồi, đúng rồi, mà mình nghĩ là mình với gia đình của mình đương nhiên hiểu rõ nhất cái nhu cầu, à, cũng như là, ừm, cái cái cái mục đích khi mà mua những cái tài sản lớn á, đó là cái gì? Không còn ai mà hiểu được cái chuyện đó hơn bản thân của gia đình mình, đó cho nên thì mình thấy là những cái chuyện như vậy thì gia đình nên giải quyết và đối với ha a, ông bà hai bên thì, à, mình thông báo cho hai, ơ, cho hai bên thấy vui vẻ rồi chúc mừng chung vậy thôi, chứ cũng không cần phải can thiệp vào. Đó, ừm, còn, à, những cái chuyện, ờ, tiêu hành mắm muối này nọ thì nó lại còn quá nhỏ rồi, đó, ưm, nhưng mà những cái chuyện vui bạn nha, những cái chuyện mà đặc biệt vui đó, là mình sẽ kể ông bà nghe. Ồ, ví dụ như là, ừ, con cháu nè đạt, à, đạt, à, giấy khen nè, thành tích gì, hoặc là, ờm, ờ, có cái, ơ, ờ, thành tựu nào ở trong công việc không, được tăng lương hông, ờ, được thưởng gì hông? Đó, kiểu kiểu vậy đó. Đó, những cái thông tin đó thì mình cũng có thể là chia sẻ, ờ, để cho ông bà đ ờ, vui thôi.
Ừm, mình cũng nhất trí nè. <laughs> Ừm. Ừm. Đúng rồi, 9 người 10 ý à. Ừm. Đúng rồi. Ừm. À. <laughs> Ừm. Ừ. Ừ. Đạt thành tích gì nè, ừm, ừm. Ừm. À, mà bạn ơi, cái văn hóa của người Việt á, cái này hông phải mình nói gia đình của bạn, mình nói chung cho cái cộng đồng Việt Nam đi, người Việt Nam thì lại hay có cái chuyện là cha mẹ lợi dụng cái quyền làm cha làm mẹ, mà cứ hỏi, hỏi, hỏi xong rồi lại ý kiến vô. Ờ, ví dụ như cái chuyện <laughs> mua nhà đi ha, thì, ờ, một gia đình nhỏ họ thích là họ mua là đặt, ừm, đặt tìm tìm nhà là theo, ơ, phường, quận, vị trí hay gần trường con hay là gần chỗ làm gì gì, nhưng mà với các cụ thì lại phải hợp hướng, chẳng hạn như vậy đi. Ừm. Thì nếu như có một cái tình huống là các bạn trẻ mới lập gia đình mà bị can thiệp như vậy, rồi cái cãi nhau luôn á, dẫn đến vợ chồng cãi nhau, thì bạn có cái lời khuyên nào để giúp cho họ có một cái sự phản hồi hay là đối đáp lại để ông bà đừng có can thiệp chuyện này nữa hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi. À. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm.